Oh, oke oke. Eee, cuman kamu biasanya tipe orang yang kalau ngobrol via chat itu, mmm, <tsk> selalu menggunakan emotikon atau kayak lebih menata bahasanya supaya tidak supaya lebih, eee, terdeskripsi gitu loh kalau misalkan kamu lagi happy, atau kalaupun misalkan kamu lagi marah, karena kan ada 2 tipe ya, tipe orang yang dia nggak jarang pake emotikon, tapi ketika dia menulis sesuatu dia benar-benar menjaga tulisan itu supaya dibacanya tu enak gitu, tapi ada orang yang, eee, me dia suka chat tapi dia juga selalu menambahkan emotikon sebagai penegas, eee, kondisi dia atau ekspresi dia pada saat dia menyampaikan tulisannya itu gitu. Nah kamu tuh tipe yang mana?
Mmm. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Kalau aku lebih suka pakai emoticon. Eee, apapun konteksnya, biasanya aku selalu pakai emoticon, mau aku lagi marah aku pasti pakai emoticon. Terus kalau aku ngucapin terima kasih pun, nggak lupa tuh aku ngucapinnya pakai emoticon juga, jadi, "terima kasih," terus ada emoticon di belakangnya atau, eee, "sama-sama," padahal mereka ngucapin aku, "makasih," gitu, aku jawabnya, "sama-sama," pun pakai emoticon, padahal kan mungkin cukup, "oke sama-sama," tapi aku tetap pakai emoticon.
Oke. Mhm mhm. Ah. Heeh heeh. Iya iya. Lebih kayak ada nadanya gitu ya kalo ada emotikon tuh. Lebih lebih ada penekanannya, ekspresi kamu tuh ya sebenarnya tuh seperti emotikon itu, gitu. Senyum, nggak ketawa, misalkan gitu. Eh cuman aku penasaran deh, ge eee, masalah emotikon ini ya. Kamu pernah nggak sih, eee, mungkin ini bia me a bisa sama pacar kamu, bisa sama teman kamu gitu, salah paham gara-gara emoji. Atau mungkin, ada orang di sekitar kamu yang kalo chat sama kamu tuh emojinya tuh kayak nggak nyambung gitu loh sama sama apa yang dia tulis. Pernah nggak kejadian kayak gitu?
Iya bener, bener bener bener. Iya betul betul. Heeh, betul. Mhm. Mmm. Pernah, tahu kan Kak, ada emoji yang ketawa sambil ada air matanya gitu?
Mhm. <chuckles> Iya iya, tau tau tau.
Itu sama temanku tuh. Jadi, eee, apa namanya, jadi ada keluarga teman yang lagi berduka gitu kan. Nah itu tuh, dia tuh ngucapinnya, "turut berdukacita," tapi pakai emoji itu. Terus aku kan yang japri gitu kan, "Lah kok lo pakai emoji itu?" Jadi kan kayak ak seakan-akan ketawa, ternyata menurut dia emojinya itu, eee, apa namanya, itu tuh yang nangis banget gitu loh katanya. Lah kalau kita kan lihatnya tuh kayak ketawa sampai nangis gitu, ah kalau menurut dia itu nangis banget gitu, katanya gitu. Nah emoji itu tuh Kak yang bikin rancu. <chuckles> Tau kan ya, emoji itu ya?
Oh. Astaga. <chuckles> Heeh heeh. Tawa. Menangis. Iya ih, betul betul. Heeh. Oh gitu? Nah bener. Ya ya bener bener bener. Jadi waktu itu temen kamu sebenarnya tuh dia nggak salah emoji, tapi selama ini dia mengira emoji itu memang emoji nangis.
Iya.